No, sí, totalmente. La verdad es que si si me llega a a pasar que me despierto, lo primero que hago es literalmente revisar el celular y es como de okey, vamos a quedarnos un <chuckles> ratito aquí. Am, porque sí, bueno, yo yo principalmente bueno, lo que pasa mucho que también es que, eh, yo trabajo como por proyectos personales, entonces muchos clientes me contactan por WhatsApp, y a lo mejor no es como que quiera entrar a otra red social ni nada. Pero, digamos, sí, sí me pasa que me despierto y y lo primero que hago, o compulsivamente incluso cuando estoy despierto, es revisar siempre, eh, los mensajes, a ver si no tengo esto. Y si no los tengo, pues, normalmente me lleva como a otras aplicaciones, ¿no? Ahí sí, ya procrastinar un poco como de, okey, ya lo tengo en la mano, bueno, vamos a ver otra cosa.
Ujú. Eh, okey. Okey. Ah, va. Ajá. Sí. Mm, sí. <chuckles> Sí, sientes que es quizás por inercia, ¿no? Como que ya ni siquiera lo piensas mucho, como que lo tomas y ya ajá, por pues justo, ¿no?, como por esa costumbre quizás.
Sí, sí, sí, totalmente.
Mm, ya veo. ¿Entonces, solo es el celular, no? O sea, ¿no es quizás la compu o la tele? Sientes que quizás la pantalla que más te te hace ruido, ¿no?, es el celular.
Sí, quizá un poco la computadora porque, al final, tengo las mismas aplicaciones en en una y otra, están conectadas. Pero sí, pese a que, por ejemplo, llegue a utilizar la la televisión, o, algo así, realmente casi siempre la utilizo como de fondo, ¿sabes? Como que poner algo ahí a reproducirse <chuckles> mientras yo estoy haciendo cualquier otra cosa. Pero sí, la que ujú, sí, sí, sí, pero la que sí me llama totalmente la atención, o, bueno, que sí me me me pide estar como atento a, es el celular y la computadora.
Mm, okey. Ajá. Ujú. Ah, okey. Ujú. Sí, para tener de ruido, ¿no? <chuckles> Sí. El celular. Sí, entiendo. No, pues sí, obviamente, es una situación bastante, pues, eh, digo, e es bastante común, pero, pues, complicada, ¿no? Porque, pues sí, uno lo tiene cerca, o o sea, la compu, pues, está ahí, ¿no?, muchas veces. Eh, la laptop, pues, es más más móvil, pero, pues, cuando la compu está ahí, pues dices, bueno, ¿no? Y la tele, pues igual. Pero el celular, al momento de que, pues, lo puedes tener en cualquier lado, en cualquier momento, pues sí es muy, muy factible, ¿no?, que uno lo vaya a tomar y lo vea, ¿no? Eh, y, por ejemplo, eh, ¿no sé si tú has llegado a tener algún a algo que un límite, quizás, o algo que hayas intentado probar para dejarlo, pero que no te haya funcionado, o algo así?
Ujú. Sí.